แล้วตัวผู้ชายก็ไม่ทำงาน เกาะเมียกิน
อะฮะ
อืม แล้วตัวผู้หญิงก็ทำงานงก ๆ ๆ ๆ ๆ จนวันหนึ่งเนี่ย ผมได้ยินเสียงลูกตะโกนด่าพ่อเขาอะครับว่า "ไม่คิดจะทำงานบ้างเหรอ? ไม่ เกาะแต่แม่กินอยู่อย่างเงี้ย"
อะฮะ อะฮะ ครับ อะฮะ แทบ
โอ้ ผมจุกเลย <chuckles>
เออ เขาจะไม่รู้สึก เขาเป็นหนักเหมือนกันนะ หมายถึงว่า เขาเป็นคนไม่ดีโดยสมบูรณ์แบบอะ ใน ในทุก ๆ ด้านน่ะ
แล้วก็ แล้วก็เป็นทั้งบ้านนะครับ แล้วก็ แล้วก็ทางแม่ แล้วทางผู้หญิงก็ทำงาน อย่างเงี้ย แล้วก็รู้ด้วยว่าทำงานอะไรบ้าง ถึงมีเงินมาสร้างบ้านได้เป็นแสน
อะฮะ อะฮะ
อา
แบบ
อือ ผมก็รู้ด้วยว่า เขาไปทำงานอะไรมา เพราะว่าเคยมีคนบอกว่า เคย อ เห็นเขายืนอยู่
ก็อย่างว่านะ คนเป็น ศีล ศีลเสมอกัน อา นึกออกแล้ว
เคยเห็นเขาเข้าอยู่ เข้าห้องนี้อยู่ เข้าห้องที่นั่นอยู่ อืม ก็เลยแบบ อ๋อ
อา ๆ ๆ ๆ นึกออกแล้ว อา ๆ
ผู้ชายก็รับได้เนาะ <chuckles>
ก็นั่นแหละ ก็นั่นแหละ เหมาะ เหมาะสมกันดี แต่มัน
ก็เลย เออ ไปเถอะ ปล่อยเขาไปเถอะ
มัน น ถ้าเป็นผมอะ ผม ผมเคยเป็นนะ ตอนที่ผมเป็นซึมเศร้าแรก ๆ อะ มันกระทบกับงานเลยนะ กระทบกับชีวิตประจำวัน เพราะว่าผมเลี้ยงหมาด้วยไง แล้วทำให้ผมไม่ได้นอนอะ ตอนกลางคืนอะ หมาเห่า อะไรเงี้ย เออ มัน โอ้โฮ เข้าใจทางนู้นเลยอะ โอ้โฮ โดนมานานกว่าผมอีกอะ
ครับ อืม อ ครับผม ครับ ครับผม โอ้